Ờ, hello! Chào bạn!
Hello cậu nha! Ừm, rất rất vui vì được gặp cậu ngày hôm nay!
À, mình cũng vui. Ờ, thì hôm nay á, ờ, mình đang trên đường đi đổ rác nè, xong tự nhiên gặp bạn.
Ồ. Ồ, có cái gì có cái cậu cái gì hay cậu kể cho tớ ạ!
Ờ, thì dạo này á, ờ, tớ có mấy cái hay lắm về cái vấn đề xử lý rác thải ở nhà á, cậu muốn nghe hông?
Ồ, cái cái chủ đề nà cái rác thải ấy thì nà thì nà, ừm, tớ đã thấy nghe thêm trên các thông tin phương tiện thông tin đại chúng như là Facebook này, ti vi cũng đã được phổ biến về tuyên truyền rất nhiều ấy, thì tớ thấy nà câu chủ đề này khá là quan trọng trong xã hội hiện nay đấy. Thì không biết là cậu cái muốn chia sẻ với tớ về cái vấn đề gì về rác thải vậy?
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng. Ờ. Thì mình muốn chia sẻ cho bạn một tí, gọi là, kinh nghiệm của mình trong cái việc xử lý rác thải ở ở tại nhà mình á.
Ồ. Ừm. Wow, wow! Cậu có cách gì vậy? Cậu có thể kể cho tớ về cái việc loại rác thải cậu xử lý ấy, rác thải nhựa hay là thủy tinh hay là đồ công nghệ điện tử?
Ờ. À. À. Thì đầu tiên á, thì, ờ, mình nhà mình có nuôi thú cưng nên là đầu tiên mình sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý mấy cái, ơ, chất thải của thú cưng sao cho bảo vệ môi trường nhất.
Ồ. Ồ, nuôi thú cưng à? Ồ, cậu cậu cậu cậu nuôi cậu nuôi loại thú cưng gì vậy?
Ờ, thì đúng rồi. Mình nuôi chó thì, ờ, bạn biết là chó nó sẽ thải phân ra hàng ngày, đúng hông? Thì á, mình thay vì mình bỏ phân vào trong bì ni lông nà, ừm, và tăng lượng chất thải ni lông của mình ra, thì mình sẽ ó, mình sẽ bỏ ph phân vào trong cái, ơ, ờ, vào trong đất, vào trong đất, ưm, trồng cây ấy.
À. Đúng rồi, đúng rồi. Ờ. Đúng rồi, đúng rồi. Ờ. Ồ! Tức xong cậu sử dụng đấy để trồng cây luôn vậy trong nhà mình luôn gì?
Hông, ờ, mình sẽ đi mua thêm cái một cái, ừm, d dung dịch vi sinh nữa, mình rắc lên đó và mình để vài ngày, thì nó sẽ thành phân bón thôi.
À. À, tức là ý là cho ý là cho cái phân nó tơi ra, nó phân hủy ra, đúng không? Nó trở thành cái tinh chất tốt cho, ơ, đất, đúng không? Wow, wow, cái cậu này hay nha. Thì cái cậu v vẫn sử dụng cái cách như này bao lâu rồi?
Đúng rồi, chính xác, chính xác. Chính xác. À, thì mình cũng sử dụng tương khá là lâu rồi. Từ khi bắt đầu nuôi chó mình nghĩ là, ờ, sao ngày nào cũng phải tốn bị ni lông cho con chó nhà mình, nó rất là hại cho môi trường.
<laughs> Ủa, cái này mà, ừ, kỹ cái này một kỹ thuật tuyệt vời đấy cậu, có cái này cậu đã có từng nghe từ đâu hoặc là cậu học từ ai cái kinh nghiệm này không?
<laughs> À. Thì cái này là tự học từ cha ông mình thôi, ừ, không lãng phí bất cứ thứ gì, đúng hông?
Wow! Ờm, tốt đó, thì, ờ, nếu mà
Thì bạn có có cái mẹo nào hay hông? Bạn chia sẻ với mình nghe với.
Thì ngày trước ấy, thì tớ cũng coi cái cái, ơ, vứt rác, ừ, là bình thường, đấy là chuyện bình thường ấy. Ngày xưa tớ cũng từng nuôi mèo ấy, thì mỗi lần tớ đi dọn, à, sản phẩm vệ sinh của nó ấy, thì tớ cũng, ừm, chỉ việc, ư, coi như là vứt vào túi bóng rồi tớ, ơ, vứt ra ngoài đường, à, vứt vứt ra cái chỗ, a, thùng rác thôi. Nhưng mà kể từ khi, a, hôm nay gặp cậu ấy, thì tớ sẽ có một ý tưởng mới. Nhưng mà đấy là chỉ để nhưng mà tùy về cái giờ đấy. Còn tuy nhiên tuy nhiên thì, ờ, do cái gần đây thì tớ đã thấy cái việc là thì báo báo chí nó tuyên truyền cái việc giảm rác thải nhựa ấy. Tớ đã thấy được cái việc là sử dụng túi ni lông của nhà mình đợt này hơi nhiều. Vì thế, à, mỗi lần, à, xử lý rác thải, mỗi lần tớ vứt vào túi thì tớ lại sử dụng lại sẽ tớ sẽ sử dụng, ừ, tiết kiệm lại cái túi đấy, để làm sao nó sử dụng tiếp để tái chế hoặc là đựng đựng cái đồ gì đấy. Cậu thấy như thế hiệu quả không?
Ừm. À. <laughs> À. Vậy hả? À. Đúng rồi, còn tuỳ lúc. À. <laughs> À. À, à. À. Thì rất là mệt, đúng hông? À, à. Nếu mà nếu mà nói đến túi ni lông á, thì mình có thêm một vài ý tưởng nữa để giúp bạn giảm cái độ giảm cái độ sử dụng túi ni lông lại, bạn có muốn nghe hông?
Ờm. Wow! Ồ! Cậu có cậu có kể cho mình với.
À, thì đầu tiên á, ờ, để giảm cái lượng túi ni lông dùng á, thì mình sẽ ừm, nghe nó hơi đơn giản nhưng mà thực ra bạn chỉ cần tái sử dụng những cái lần bạn đi đi chợ, đi, ơ, siêu thị. Thì lúc nào nó cũng sẽ dư ra một cái lượng túi ni lông rất là nhiều, đúng hông? Thì mình sẽ gom góp lại. Cái này thì tất nhiên là các bà, các mẹ của mình đều làm rồi, đúng hông?
Ừm. Ồ. Ừm. À, à. À, đúng rồi. Chuẩn. Ừm, đúng rồi, tớ thấy là mỗi nhà đều có một cái thùng túi ni lông thừa sau mỗi lần đi chợ vất đấy, đúng không?
Đúng, đúng, đúng. Đúng. Hoặc là nếu mà bạn muốn không đi chợ mà không dùng túi ni lông luôn ấy thì lại càng tốt, thì bạn chỉ cần mang một cái túi theo, vừa làm bằng chất liệu khác về á, để để đi đựng là được, đúng hông?
Ờm. À, ờ. Ý ý tưởng của cậu thì giống như, kiểu, mang cái bị hoặc mang cái túi vải đi, đúng không? Có thể đựng được nhiều lần.
<laughs> Đúng đúng rồi, mang theo cái túi vải, hoặc là cái xe đẩy, hoặc là cái gì đó mà để không phải dùng bị ni lông, ừm, ng ta dồn bỏ vô đó thôi.
Wow! Wow! Wow. Wow! Wow! Cái này hay nha.
Ừm.
Ừm hứm, ngày x nhà tớ đó tớ bởi vì cái, a tớ thấy là cái việc mà bây giờ chuyện chúng ta đã không giảm đã sử dụng quá nhiều cái rác thải nhựa so với ngày xưa ấy. Ngày xưa tớ thấy là các cụ như thì, à, mỗi lần mình đi, a, chợ nào cũng cái việc gì túi ni lông ít lắm, toàn dùng những cái, kiểu, cái, a, cái cái cái giỏ giỏ giỏ tre ấy, cậu có biết mấy cái giỏ đấy không? Mấy cái giỏ tre mấy cái túi tre ấy, đấy.
Ừm. Đúng, đúng, đúng, đồng ý. À, đúng, đúng, đúng. Ừ, đúng rồi, nhà mình vẫn còn cái giỏ tre đó luôn nhà mình vẫn còn giỏ tre đó luôn. <laughs>
À. Wow! <laughs> Thế theo cậu thì cái tại sao mà họ ngày xưa lại có ý ý thức, ừm, ng ngày xưa là họ lại cái dùng ít đồ, ờ, nhựa như bây giờ nhỉ?
Thì Thì mình nghĩ là, ừm, thực ra nó cũng đơn giản thôi. Ngày xưa bao ni lông nó chưa phổ biến, và cái cái công cái công việc mà sản xuất bao ni lông với lại cái, à, cái, ơ, khối lượng lớn như bây giờ nó cũng chưa có nó cũng chưa ấy, nên là bà con mình sẽ nh
Wow! Ồ. Tức là, kiểu, cái dây chuyền sản xuất nó còn ít, đúng không? Cứ ừm.
Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ thì nó quá nhiều rồi, nên nên là một số những người lớn tuổi, ờ, vẫn còn giữ được cái thói quen này thì họ cứ tiếp tục mang cái túi này để đi thôi. Thì mình quỹ cũng đây là là một thói quen đáng được truyền lại cho cho những thế hệ trẻ hơn như tụi mình. Bạn có nghĩ vậy hông?
Ờ, đúng rồi. Hiểu. Ờ. Chuẩn đấy. Ưm, đúng giờ giấc luôn. Đúng rồi tớ thấy cái cái việc ừm, tại nhiều khi, ơ, họ cứ đem lại nhiều kỷ niệm tớ nhá, mỗi lần mà tớ nhìn thấy, a, bà tớ có một cái cái giỏ giỏ giỏ nhựa, cái giỏ tre như thế tớ lại thấy, a, bà tớ, hình ảnh bà tớ đi chợ mang quà để cho tớ. <laughs> Ừm.
Ừm, đúng, đúng. Đúng. <laughs> Thì thì mình thấy á, là ngoài cái giỏ tre ra thì trong nhà nè còn một số thứ mình có thể chuyển qua như luôn dùng, ờ, đồ dùng, ờ, nhiều lần ấy, là một cái bình nước. Hằng ngày á, bạn đi làm bạn có hay mua cà phê hay là mua trà gì hông?
Ừm. Wow! Ừ. Ừm, ừm. Có cậu ơi, tớ toàn mua nước ngọt à, tớ toàn mua trà trà đào cam sả ở quán xong mang đem về. <laughs>
À, đúng rồi, chính xác, chính xác. Đúng rồi, mình cũng vậy luôn. Và cái thứ mà bất ly thân của mình á là một cái ca làm bằng inox giữ nhiệt. Thì cái cái ca này á mình sẽ chỉ cần đưa cho đưa cho baris a, đưa cho người pha chế, người ta tự người ta bỏ vào theo cái dung lượng của quán, thì người ta sẽ không không cần phải bọc cho cho tớ một cái ờ, mình vừa tiết kiệm được một cái ống hút nè, một cái bì ni lông và một cái ly. Đó, chỉ một thói quen đơn giản thôi mà mình tiết kiệm được đến 3 thứ.
Wow. Wow. Wow. Ừm. Ờ. Ừm. Ờ. Cái này hay nha, bởi vì cái này có thể là dùng lại nhiều lần này, thậm chí nó còn tốt sức khỏe nữa, đúng không? Ừm, ừm, theo tớ thấy là cái
Đúng, đúng, đúng. Có khi dùng được vài năm luôn ấy chứ.
ừm, tớ thấy là à, đúng rồi, tớ nhắc nhắc mới nhớ nhá, có lẽ thiết bị trong nhà đồ đồ vật trong nhà có tớ thấy chúng ta có thể nên, a, thay bằng đồ bền vững, ví dụ là cái hộp nhựa này. Cậu biết mấy cái hộp nhựa không?
À. À. Bằng nhựa. Biết, biết, biết!
Ừm. Mấy cái hộp nhựa đựng đồ ăn ấy. Ngày xưa tớ ngày xưa bởi vì cái cái việc, gọi là, hộp như là hộp thuỷ tinh thì cũng như nó khá là ít, thì chúng ta thường đựng đồ hộp nhựa. Còn bây giờ thì qua tìm hiểu thì tớ thấy là hộp nhựa tác hại khá là lớn. Cậu có biết cái tác hại của mấy cái hộp nhựa khi đựng đồ ăn là gì không?
À. <laughs> Đúng rồi. Thì Đúng rồi. Ờ, mình cũng biết sơ sơ nhưng mà bạn có thể giải thích thêm để mình, à, biết thêm được không?
Ừm, theo tớ thấy bởi vì cái hộp nhựa cái, a, ưm, bởi vì hộp nhựa thì nó sử dụng một cái nhựa, nói chung là nhựa công nghiệp ấy, mà đựng đồ ăn nóng thì nó sẽ dẫn đến a, cho các, ơ, vi hạt nhựa, vi vi nhựa, cậu biết vi nhựa không? Thì trong đúng rồi, đúng rồi đấy, bởi vì nó thế tớ thấy qua tìm hiểu tớ thấy thì nó sẽ nhé, khi mình ăn uống các thức ăn đựng trong đấy, cái hạt vi nhựa nó cũng sẽ đi vào cơ thể mình, nó sẽ gây ra cái bệnh ung thư rất chi là nguy hiểm. Tớ thấy là chúng ta nên nên c thay những cái hộp nhựa đấy bằng hộp thuỷ tinh, mình thể dùng nhiều lần hơn, nó vừa trông an toàn hơn.
À. À, hạt vi nhựa, ra là vậy, ra là vậy. À. Ờ. À. Đáng sợ. Đáng sợ ha. Đúng, đúng, mình đồng ý với bạn luôn. Thì sau khi bạn nói thì mình thấy khá là sợ đấy, nên là ngày mai mình sẽ đi đi vào bếp tìm mấy cái hộp nhựa và bỏ đi luôn, mình sẽ thay bằng bằng, ờ, thủy tinh luôn. Ờ, ơ
Đúng rồi. Ưm, ừm. Nâu Đúng rồi, bởi vì cái no với cả hộp nhựa thì dùng nó không bền bằng thuỷ tinh đâu, hộp nhựa nếu mà cậu, à, để cho, a, nước nóng quá các thứ nó sẽ bị hỏng ra luôn logic.
Đúng, đúng, ơ, la Đúng rồi, gặp nhiệt cái là nó nó hư liền, đúng hông? Và mình phải lại phải thải nó ra môi trường.
Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, nó s nhanh hơn. Tuy nhiên, cậu đã từng thuyết phục ai trong nhà giảm thiểu cái việc bỏ rác thải nhựa ra ngoài môi trường chưa?
Ờ. À, thực ra là khá là ngược lại ấy, ờ, bà, bố và mẹ mình á là người thuyết phục mình không nên xài mấy cái đó, m mấy cái túi ni lông, tại vì họ cũng xem báo đài mấy cái vụ hạt vi nhựa, họ cũng biết cái vụ xả thải môi trường ấy. Và mình thì thì mình là là mình là người trẻ, mình sống khá là, ờ, ít cẩn thận hơn họ. Nên là họ nên là họ có hay nhắc nhở mình là phải, ờ, thay thế thay th ờ, phải không có dùng, ờ, không có dùng mấy cái, a, ly nhựa, đồ xài nhiều lần ờ, xài một lần, không có dùng, ờ, bao ni lông, mà đi chợ phải mang theo giỏ của bản thân, vân vân.
Ồ! Wow. Tuyệt vời nha! Không. Ồ. Wow. Vậy luôn. Chuẩn, chuẩn. Chuẩn, chuẩn. Ừm, tớ thấy là bố cậu khá là người, kiểu, người hiện đại và tân tiến ấy, biết suy nghĩ cho môi trường là cũng như tương lai cho chúng ta đấy. <chuckles> Ngày xưa thì ừm, ồ, thì ng tớ thì ngày xưa tớ đã từng, ờ, khuyên, ơ, ơ, tớ tớ không phải khuyên, ơ, bố mẹ tớ đâu, bởi vì bố mẹ tớ cũng biết đấy, nhưng mà tớ khuyên em thằng em trai của tớ, tớ có thằng em trai, thì nó cũng còn nhỏ thì nó cũng hay, a, vứt rác linh tinh lắm, có cái gì nó cũng vứt hết, cho sọt rác thì tớ riêng riêng riêng cái việc của nó đúng rồi, thì tớ đã khuyên nó bây giờ ha tập hợp tại các lãi thu. Ví dụ như là một số loại chai nhựa này, vỏ nhựa này, thì tớ khuyên nó là bỏ nguyên ra một chỗ, không được vứt ra môi trường và sử dụng cái đấy để cậu cậu có biết để làm gì không?
<laughs> À, thì thói quen cũ thôi. <laughs> À. À, à. À. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, mấy đứa nhỏ mà. À. Ồ! Ờ. Ờ, bạn bạn nói mình cho mình nghe thử.
Để đi bán đồng nát.
À! Vậy là vừa có tiền ăn vặt, ờ, tiêu vặt cho thằng em và vừa luyện cho thằng em cái cái cái tính, ơ, kỹ càng trong, ơ, trong việc tái chế.
Đúng rồi. Đúng rồi, cũng như cái việc ý thức cái việc phân loại, ơ, phân loại rác thải, phân phân loại rác thải nhựa không phải là bạ cái gì cũng vứt ra ngoài ngoài thùng rác chẳng hạn. Có một số loại có một số loại, đúng không nhỉ? Đúng rồi. Ừm, có một số loại thể dùng để tài chế, hoặc là dùng những cái đem đi, ơ, đem đi bán đồng nát chẳng hạn, vừa có tiền, vừa đóng góp cho môi trường rất chi nà nhiều. Cứ vứt hết ra ngoài môi trường, cứ nếu mà cứ vứt hết hổ lốn cùng với nhau, thì sau đó thì họ sẽ đem đi xử thải và đốt cùng với nhau, xử lý cùng với nhau cũng hại cho môi trường phết.
Wow, rất là hay! Đúng rồi, đúng rồi. Cái này rất là hay luôn, cái này rất là hay! Ừm hừm. À. Ừ. Mình đồng ý, mình đồng ý. À. Ừ, cái đó nó rất là gây hại cho môi trường, đúng hông?
Ừm. Cậu, ờ, cậu chúc ừm.
Ờ, thì thì mình nghĩ á là cái việc mà rác thải trong gia đình nó chỉ là một phần của câu chuyện thôi. Vậy, ờ, bạn nghĩ là mấy cái cơ sở kinh doanh mà lớn như là siêu thị, hay là, ờ, các cái quán hàng ăn hàng uống á, người ta có nên có biện pháp gì đó để giảm thải hông? Tại vì có mỗi tụi mình không sao sao đủ, đúng hông?
Ừ. Ồ. Đúng rồi, thế nên tớ thấy thì cái việc, ừm, hiện giờ thì nếu mà giúp cho mọi người á, s cho khách hàng này sử dụng ít rác thải nhựa hơn ấy, thì đầu tiên là họ đầu tiên là họ có thể sử dụng cái túi giấy thi chẳng hạn này, à, thay vì cái túi ni lông. Đúng rồi, à, chính cái đấy, tớ thấy là cái hiện giờ có một số siêu thị như kiểu là hát hát, ơ, cửa hàng, store, thì họ mua sau khi mình mua đồ của họ thì là họ yêu cầu mình trả phải trả thêm một ít tiền, không phải nhiều thế đâu, một ít tiền mua cho túi giấy thôi, một nghìn hai, một một nghìn, ừm, một nghìn một nghìn, hai nghìn, đúng rồi đấy. Ừm, nếu mà không lấy thì, à, nếu mà họ không nếu mà mình không dùng túi giấy thì mình có thể cầm về cũng được, mà vấn đề phải cầm tay như thế nó họ sẽ mình có thể tăng ý thức của mình lên. Ngoài ra những cái thể đấy thì, ờm, thì ừm.
Ừm. À! <laughs> Đúng rồi, xài túi giấy giống mình thôi. Ừ. Đúng rồi. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi, trả thêm một vài ngàn gì đó, một số tiền rất là ít để để nâng cấp lên, đúng hông? À! Đúng rồi, đúng rồi. Đúng. Thì mắc hơn một xíu nhưng mà nó nó nó nó giúp bảo vệ môi trường, đúng hông?
Đúng rồi. Ngoài ra thì họ có thể bây giờ đầu tư thêm, a, sử dụng cái túi, a, túi túi nhựa nhưng mà có thể phân hủy được ấy, túi giấy tái sinh, cậu biết cái loại này không?
Thì À! Túi nhựa. À, giấy tái sinh. Chính xác, chính xác, chính xác, mình đồng ý. Thì, ờ, mình thấy cái đó cũng rất là hay. Thì, ờ, ừm, một cái, ơ, gọi là, một cái tăng nho nhỏ trong giá thành nhưng mà nó lại giúp mình bảo vệ được môi trường và mình, gọi là, chiến thắng cái cuộc đua lâu dài á, đúng hông?
Ờ, đấy. Đúng rồi. Hồi x cậu cậu có nhớ cái loại, các loại sữa Milo hay sữa Vinamilk không? Họ cũng cũng bắt đầu sử dụng cái ống hút giấy đấy.
Đúng vậy, mình công nhận. À, à, ống ống hút giấy Milo là ngày xưa nó tuổi thơ của mình luôn á.
Đấy. Wow, thế à, đấy, thì tớ thấy một cái đấy là một cái rất chi là sản phẩm rất chi là hay và thực tế đấy, nó cho, a, cảm giác chúng ta đã cũng bảo vệ môi trường. Ừm, ờ, thật luôn, đi thẳng được luôn, không phải thông qua gì hết.
Cái này Đúng. Và Đáng kể, đúng không?
Ừm
À.
Theo cậu nghĩ thì thì Chính phủ thì có nên, ơ, cách chính có các chế độ ưu đãi gì đối với cái việc các công ty mà giảm, xử lý giảm, ừm, được, ơ, ưm, rác thải nhựa ra môi trường? Có nên giảm thuế hay khen thưởng gì cho họ không?
Định nói luôn, nói luôn. Có, mình nghĩ là có chứ, ừm, ngoài mấy cái, ơ, gọi là, đặt ra mấy cái, ơ, điều khoản pháp lý cho các doanh ta, ta giảm thiểu cái s tiền phải phải dùng đó, thì, ờ
Rồi. Ồ. Ồ, đúng rồi đấy!
cái cái cái, ơ, hành động là khuyến khích họ và giảm thuế cho những cái bên mà thực sự sản xuất những những vật liệu mà thân thiện với môi trường, đúng hông?
Ờ. Ôi trời ơi! Mà thân thiện môi trường, đúng rồi, ừm. Ừm, đúng là một cái ý kiến rất là hay đấy. Thế cậu có nghĩ có nghĩ gì về cái việc, ừm, cũng như hình phạt, cũng như mức phạt đối với các các ty mà không không ngoại lệ không?
Nếu mà nói đến phạt ấy, thì, ờm
Ờ.
ờ, cái hình phạt bây giờ nó đang ở mức ờ, ở cái quy mô rất là lớn, ví dụ như xả thải lớn cực kỳ lớn như là Fomosa đi chẳng hạn. Chứ bây giờ mình vẫn chưa có chính sách phạt cho mấy cái, ơ, nhỏ lẻ như là quán ăn đồ và nó chưa có có thay đổi gì đó tích cực á, nên là mình nhất là mình cũng nên phổ cập cái đó để cho người dân người ta có ý thức hơn. Giống như người dân Singapore á, người ta phạt nhiều thì người ta tự tỉnh ra thôi, đúng hông?
<laughs> Ờ. Đúng rồi. Đúng rồi. Ờ. Ừm. Đúng rồi. Đúng không? Người ta phạt nhiều thì người ta sẽ phải sẽ rút kinh nghiệm và họ sợ, họ không dám vứt rác linh tinh như cũng như xử lý vứt bừa bãi nữa.
Đúng. Đúng, đúng. Thì, ờ, ừm, hôm nay tự nhiên tình cờ gặp bạn ở đây thì <chuckles> tự nhiên có một cuộc nói chuyện rất là bổ ích. Ờ, cảm ơn bạn nhiều nha! Thì c có gì bạn, a, về nhà cứ làm theo những lời mình khuyên thì tự động chất thải sẽ giảm thôi. Cảm ơn bạn.
Ừ hừm. <laughs> Ừ hứ. Ô kê, cảm Ô kê, cảm ơn cảm ơn cậu về những cái chia sẻ vừa rồi nhá. Chúc cậu một buổi tối tốt lành! Bye bye.
Cảm ơn bạn nhiều, bye bye! Bye bye!